Ako talaga, ah, hin wala 'yung ano, eh, hindi 'yan masasagot ng alam mo 'yun, kailan ng espesipikadong araw o oras kasi dapat kailangan na, araw-araw talaga. <chuckles> Di ba? Mm.
Opo. Opo. Opo, tama naman dapat araw-araw. Kasi kung may ano, eh, parang araw-araw mo siya nakakasama, ka kailangan nagkakaintindihan kayo parang hindi kayo nagkakaroon ng pataasan, hindi kayo nagkakaaway, di ba, parang mas mas maganda na, lagi kayong ano, eh, huwag kayo magpaangatan, maghatakan kayo pataas, huwag pababa, di ba?
Mm. Pag-aalitan, totoo. Mm. Open. Tama. Kaya nga mm, maganda 'yung gano'n 'yung mindset kasi alam mo 'yon na gusto talaga na 'yung TL umangat, kasi minsan meron nga din mga TL na gusto lang 'yung kanila 'yung masusunod kasi halimbawa
Mm. Opo. Mhm. Opo may mga gano'n talaga.
mm, kagaya na lang do'n sa ano no'ng nakaraan kasi may presentation kami. Ngayon, nag-request 'yung isa na, kung puwede daw nakapaa na lang para mukhang Pinoy na Pinoy tingnan kami. Alam mo 'yung isa ayaw niya, sabi niya, nadidiri daw siya sa ano, sa matting niya, sa ik 'di ba't oo, pero alam mo siya pa din 'yung nasunod kasi TL, pero sa akin kasi ano eh, hindi ke mm, hindi sila sumu ah alam mo 'yon, hindi nakikinig sa suggestion ng iba, sa paningin ko naman okey naman as in parang talagang Pinoy na Pinoy. Mm.
Opo. Mhm. Opo, tapos? Mhm. Hmm? Opo, okey. Hala. A or OA <chuckles> Ay. Kasi mas mataas siya, eh. 'Yun lang. Mm, tama naman kasi parang mas maganda kasi talagang makinig or 'di kung mas maganda, kung hindi mo papakinggan 'yung suggestions bigyan mo ng reason like, hindi kasi ganito, ganiyan like, before ka mag-decide, siyempre ang daming nagbigay ng suggestion sa'yo, matuto ka naman na ano na bigyan ng dahilan kung bakit hindi mo susundin. Like
Mm. Tama. Mm. Mm. Kaya nga, eh.

Ay, para sa'kin na mas nakakatulong 'yong ginagawa ko ngayon; napapataas talaga ako ng kilay para kasing nararamdaman nila kahit hindi na ako umimik after nung una kong suggestion is ayoko talaga, yun nga, mabuti naman minsan napapakinggan, minsan hindi, talagang ano lang, suwertehan lang din, eh, pero para sa'kin ano, malaking tulong din kasi kung magpapakita ka kasi din ng wala ka lang pakialam na hinahayaan mo silang gano'n lang din 'yong tingin sa 'yo, walang magbabago. Kung gano'n sa'kin, sa 'yo ba?
Mm. Opo. Opo. Ah, opo. Opo. Hmm? Totoo. Opo, totoo naman. Mm. Hmm, ako kasi sabi ko, hindi ako palasalita kaya talagang I mean, hindi not totally na hindi ako nagsasalita, ah, like, hindi ako pala open up na kunyari, naiinis ako, ganiyan. 'Pag nagsalita na ako or binara na kita, automatic, kadalasan, ha, kadalasan talaga ng mga binara ko, nananahimik. Kasi ibig sabihin no'n na seryoso na ako, na hindi na ako nakikipagbiruan, kumbaga ke kailangan mong makinig sa'kin. Kasi mm, okey lang okey lang magbiruan tayo pero dumating tayo sa point na, 'eto 'yong plano natin, tapusin natin, 'tsaka tayo magbiruan after. Parang gano'n.
Hmm. Oo. Hmm, mhm. May laman na 'yon. Oo. Mm. Tama. Mm, may oras naman kasi ng biruan, eh, 'di ba? Tama. Mm, totoo; ang ganda ng nasabi mo sa'kin ngayong ano, araw, tumatak 'yan sa isip ko. <chuckles>
Mm, opo. Akin din naman po, ang dami ang dami kong natutunan sa totoo lang. Opo.
Hmm, katuwa. Hmm, salamat sa'yo, ha, magandang umaga na, 'nabot na tayo ng umaga sa tsismisan. <chuckles> Oh, ingat ka.
Ala, umaga na pala, ala-u alas-dose na, ano ba yan sa susunod, mahaba-habang tsismisan pa 'to. <chuckles> Thank you, bye bye po.
Mm, paalam.